ก็ถ้าเป็นสำหรับหนูนะคะ ก็หนูอะค่ะถ้าเจอสถานการณ์แบบนั้นอะค่ะ เราก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าเราควรจะทิ้งช่วงเวลาให้มันห่างไป ไปเลยดีไหม หรือว่าเรารีบ รีบ รีบกลับมาคุยกัน แล้วก็รีบแก้ปัญหาด้วยกัน แล้วก็ปรับความเข้าใจกันน่ะค่ะ เราต้องลองเปรียบเทียบค่ะว่า 2 วิธีเนี้ย อันไหนมันดีกว่ากัน เพราะว่าถ้าบางเคสอะค่ะ ถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปอะค่ะ เราอาจจะดึงเวลานั้นน่ะค่ะกลับมาแก้ไขหรือกลับมาคุยกันน่ะค่ะไม่ได้แล้วอะค่ะ ซึ่งไม่ว่าจะด้วย อ่า ด้วยปัญหาหลาย ๆ อย่างหรืออาจจะเป็นระยะทาง อย่างเงี้ยอะค่ะ คือปัญหาบางอย่างอะค่ะเราก็ต้องรีบจัดการแล้วก็แก้ไขให้มันจบเลย ใช่ค่ะ เราเลือกสถานการณ์เอาค่ะว่าอันนี้สำคัญไหม หรือว่าอันนี้พักก่อนได้ไหม สามารถค่อยปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ เราต้องประเมินก่อนว่า ความที่แบบว่า อ่า หน้างานที่เราเจอน่ะค่ะมันจะเป็นยังไง ถ้าเขาเกิดไปไกลเราแล้ว เราปรับความเข้าใจกันได้ยากแน่นอนค่ะ เพราะว่าเราจะไม่สามารถสบตา หรือว่าจับมือกันเพื่อให้ปัญหานั้นอะมันคลี่คลายได้ง่ายขึ้นอะค่ะ เราจะพลาดโอกาสนี้ไปเลยค่ะ
อือ ๆ อืม อืม อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม ค่ะ รีบจัดการแก้ไขทัน ไปเลยเนาะ เออ ๆ เออ อือ เออ อืม อืม ค่ะ อ๋อ โอเค แล้วอย่าง แล้วอย่างสมมุติถ้าคุณแบบเหมือนกับทะเลาะกันแล้ว ส ท้ายที่สุดแล้วอะแขวะ คุณแบบเหมือนกับไม่ ไม่ได้เป็นคนผิดเลย อะไรอย่างเงี้ย คุณคิดว่าตัวเองเนี่ยจะแบบเหมือนกับยอมลดทิฐิลง แล้วก็เพื่อที่จะขอโทษอีกฝ่ายหนึ่งอย่างจริงใจบ้างไหมคะ?
อืม ค่ะ ไม่เป็นไรค่ะ ถึงแม้บางครั้งเราจะไม่ผิด แต่ว่าเราอยากรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้อะค่ะ เราก็สามารถขอโทษ ได้ ไม่เป็นไรค่ะ เราสามารถเริ่มขอโทษก่อนได้เลย เพื่อที่เราจะได้รักษาคนคนนั้นน่ะค่ะอยู่กับเราได้ต่อ ๆ ไป ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ
อืม อืม อืม อือ ๆ ๆ ๆ หือ ความสัมพันธ์เนาะ เออ อา โอเคค่ะ โอ้โฮ ต้องขอบคุณคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวให้แก่กันในวันนี้นะคะ ขอบคุณ ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ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

มีแน่นอนค่ะ ด้วยความที่ เราอะเป็นวัยเดียวกันน่ะค่ะ เราก็จะค่อนข้างที่จะมองข้ามเรื่องการให้เกียรติกันไปอะเนาะ ก็อาจจะเป็นการที่แบบว่า เธอก็ สำหรับเขาอะค่ะ เขาก็อาจจะคิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้วในความคิดของเขา ค่ะ แล้วก็ความคิดของเขานั้นน่ะจะต้องถูกมากที่สุด ถูกมากกว่าใครอะค่ะ แล้วเราเนี่ยค่ะก็อาจจะมีความคิดที่ต่างไปจากเขา คืองานน่ะค่ะมันก็อาจจะทำได้หลากหลายวิธีเนาะ แต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือจะ อาจจะว่า อ่า ก็จะมีเป้าหมายไปในทา ทางเดียวกันนั่นแหละค่ะ แต่ว่าความคิดของแต่ละคนน่ะค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะ จะแบ่งแยกกันออกไปอะค่ะ ใช่ค่ะ
อืม อืม ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม เรียก เรียกได้ว่าต่างคนต่างมีอีโก อย่างงี้ ถูกต้องไหมคะ? อา
ใช่ ต่างคนก็คือ เขาเรียกว่า ต่างคนต่างมีความสามารถ อา คิดว่าตัวเอง อา ความคิดของฉันก็ดี ความคิดของเธอก็ดีอะค่ะ อันเนี้ยอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะหาสมดุลในการทำงานได้ค่อนข้างยากมากกว่า เพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะไม่ ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่เนาะ ด้วยเนื่องว่าเราก็วัยเดียวกันนี่ เราก็ไม่ได้ต้องเกรงใจว่าเขา ว่าจะเป็นตำแหน่งสูงกว่าเรา หรือคุณวุฒิสูงกว่าเรา อายุสูงกว่าเรา มันก็ค่อนข้างที่จะมีการต่อสู้กันมากกว่าในระดับที่อายุเยอะกว่า
อา ๆ ๆ ๆ เออ อ๋อ อืม เออ เนาะ เออ เออ เออ แล้วอย่างนี้ คุณทำยังไงล่ะ แล้วคุณทำยังไงคะแบบนี้?
ก็อย่าง ค่ะ แบบนี้ถ้าเราเจออะค่ะ เราก็แสดงความมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานสักนิดหนึ่ง ก็คือเราอาจจะรับฟังความคิดเห็นเขาก่อนก็ได้ค่ะ ให้เขาได้เป็นคนที่พูดก่อน มีสิทธิ์ได้อธิบายก่อน เนี่ยค่ะ เนี่ยก็เป็นการให้เกียรติสำหรับเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วค่ะ ก็คือรับฟังเขาก่อน แล้วก็ค่อย ๆ ฟังเขาว่า อา ของเขาดีไหม ล อย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็ค่อย ๆ พูดกับเพื่อนด้วยความมีไมตรีที่ดีต่อกันอะค่ะว่า "อา ของเรา ก็เราคิดแบบนี้ เธอลองฟังของเราดูก่อนไหมว่ามันจะพอไปด้วยกันได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ให้มันไปพร้อม ๆ กันน่ะค่ะ ให้ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันน่ะค่ะ อย่างเงี้ยอะค่ะมันก็จะทำให้สถานการณ์อะค่ะผ่านไปได้ด้วยดี ลดความเครียดในการทำงานได้เยอะเลยค่ะ ค่ะ
อือ ๆ ๆ ๆ พูดก่อน อืม อืม อือ ๆ อืม อืม อื้อฮือ อืม อ๋อ อ๋อ คือแบบนี้มันก็ดูเป็น เหมือนเป็นวิธีที่แบบเหมือนกับ อา คุณก็จะเปิดใจรับในความคิดเห็น หรือข้อ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอในอะไรก็แล้วแต่ของอีกฝ่ายหนึ่งก่อนเนาะ แล้วจากนั้นน่ะคุณก็อาจจะแบบเหมือนกับขอให้อีกฝ่ายหนึ่งอะช่วยฟังความคิดเห็นของคุณด้วยเช่นกัน แบบเนี้ย คือก็ ก็ อ อา มันดู ฟังดูมันก็เป็นเหมือน เขาเรียกว่าอะไรนะ วิธีที่แบบพบกันครึ่งทางอะเนาะ ใช่ไหมคะ อืม ๆ ๆ อืม ฟังดูแล้วก็เป็นวิธีหรือแนวทางที่ดีนะคะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณเคยมีแบบเหมือนครั้งไหนไหมคะที่แบบเหมือนกับ อย่างที่คุณบอกว่า ถ้าคุณแบบเหมือนกับรู้สึกโมโหมาก ๆ อะ
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ <chuckles> ค่ะ